Ouais c'est un peu ça ouais. Ouais, ouais. Ouais, petit à petit, ouais tu rencontres, heu, 1-2-3 personnes, puis te font rencontrer heu, d'autres personnes. Et, heu, après je me suis j'avais ma petite bande de potes, <chuckles> du milieu de jazz manouche. Heu, c'était hyper, heu on se retrouvait le soir pour jouer ensemble, heu, <chuckles> c'était super cool ouais. Ouais exactement, exactement.
Ah c'est cool ouais, bah entre copains après enfin ça devient des copains quoi et justement aujourd'hui, bah ça c'est ju s il y a cet impact, tu as toujours la con tu as gardé la confiance en toi, malgré le covid. Et ça te permet, heu, bah peut-être de lancer d'autres projets!
Ouais tout à fait, ouais, bah, j'ai un projet en cours, j'ai un groupe de de Samba maintenant, donc on joue assez plutôt régulièrement, hem dans le sud de la France et heu, ouais c'est hem, ça permet de re de re de faire, heu, se retrouver pas mal de personnes quoi. De générer un public, heu, des gens qui seront fans de ce style. Bah là en l'occurrence c'est plutôt ouais en l'occurrence là c'est plutôt les brésiliens qui sont fans de samba, qui viennent à nos concerts, heu, donc c'est c'est hyper chouette quoi, à chaque fois.
Un retour aux sources, ouais. Bah ça marche bien la samba en plus en ce moment, parce que moi q quand j'étais sur Lyon, il y avait un camion de samba qui passait et c'était hallucinant. Parce que c'était vraiment des gens, du Brésil. Ouais, ouais. Ouais il y avait marqué samba groupe, heu et tout. Et puis tu voyais les gars dedans, enfin il y avait ils avaient tous une plastique, heu, assez hallucinante d'ailleurs hein.
Ah ouais, un camion de samba? OK. Ah génial, hein. Ah oui, ouais, ouais c'est hyper festif comme musique, c'est, heu ouais s
Bah c'est pour ça, ça colle avec ce que ce que tu fais, heu, dans les bars, les plages heu.
Exactement ouais, comparer si on compare ça à mmh comment? Au jazz manouche que je jouais à l'époque, c'est quand même, heu bon jazz manouche c'est assez convivial, c'est sympa. Mais c'est, heu c'est pas aussi festif, alors que la samba ça vraiment ça incite à danser, heu. C'est chantant, heu, les gens ont envie de danser, de sourire, heu, c'est vraiment, heu, hyper entraînant quoi. Donc heu
Est-ce qu'on pourrait dire, heu, ce ce changement en fait qui s'est passé, heu, avant le covid, on va dire que ça a changé ta personnalité? Ou c'était juste une question de confiance en toi? Ou c'était vraiment, heu, toutes les rencontres, enfin quand tu penses à toute l'expérience que tu as acquise, heu, enfin tu as changé en profondeur ou pas?